Eee, müzikle aran nasıldır? Böyle, listeler yapar mısın durumlara göre? Bir de böyle, hani, ne bileyim 2 farklı kişinin müzik zevkini, böyle, ortak bir listede, eğer liste yapıyorsan, nasıl dengelersin?
Hı hı. Ya, müzikle aram çok iyi. Aslında sürekli müzik dinliyorum, hani, h bulduğum her fırsatta. Bulaşık yıkarken bile, böyle, herhangi bir işimi yaparken arkada bir müzik olsun istiyorum. Ama, işte, eee, 2 farklı müzik zevkini ortak bir listede dengelemek biraz zor olabiliyor. Özellikle kız arkadaşımla çok farklı şeyler dinliyoruz. Bir yolculuk yaptığımızda bayağı bir zorlanabiliyoruz. Eee, genelde 1 şarkı ben açıyorum, 1 şarkı o açıyor. İkimiz de birbirimizin şarkılarını dinliyoruz. Eee, yolculuğu o şekilde tamamlıyoruz, diyebilirim.
I hı. Hımm. Evet. Anladım. O zaman hemen soracağım: Sen ne tür, eee, müzikler dinliyorsun? Kız arkadaşın ne tür müzikler dinliyor?
Tabii. Ya, ben biraz daha sert müzikler dinliyorum. Sertten kastım, eee, daha gürültülü, eee, dubstep dinliyorum. İşte, eee, bazen rap dinliyorum ama kız arkadaşıma hiç hitap etmiyor. Eee, bazen, böyle, tekno müzikler dinliyorum. Ya, elektro müzikler dinliyorum. Onlar da kız arkadaşıma hiç hitap etmiyor. O da tam tersi daha, böyle, eee, yavaş müzikler, daha, eee, ı sakin şeyler dinliyor. Onlar da bana hitap etmiyor, uykumu getiriyor özellikle yolculukta.
Hımm. Hımm. Evet. O! Bayağı uçlardasınız yani ikiniz de. Hı hı.
Evet. Ya, bende kız arkadaşımın uyumasını bekliyorum genelde kendi şarkılarımı dinleyebilmek için.
Peki. Eee, ımm <laughs> E, kız uyurken de bangır bangır onlar dinlenir mi? Yazık günah değil mi kadına?
O her türlü uyuyabiliyor ya.
Ha, iyi bari. Peki. Eee, peki mesela sen, hani, ya i şimdi anladığım kadarıyla onun için biraz tahammül edilmez senin, eee, dinlediğin müzikler ama onunkiler daha yumuşak olduğu için soracağım, senin için "tahammül edilmez" mi yoksa, hani, "idare ediyorum" mu onun müzikleri?
Maalesef. Ya, tahammül edilmez değiller. Yani, sonuçta kız arkadaşım bir şeyi dinlemek istiyorsa tabii ki dinlerim onun için. Ama, eee, bir de kardeşim var, kardeşimle ve ar ev arkadaşım, eski ev arkadaşımla Türkiye'ye gittiğimiz yolculuklarda, eee, dinledikleri bir sanatçı var ve ben o gerçekten kendisinden nefret ediyorum ve tahammül edemiyorum.
Ay, evet. <chuckles> Ay, kim acaba? Çok merak ettim.
Eee, Aspova diye bir rapçi aslında böyle, eee Türkiye'de çok tanınmayan, aslında böyle alt segment, eee, alt seviye bir rapçi, eee, ama onlar da ikisi de çok seviyorlar ya, benim nefret etme sebebim de bütün gün evde dinledikleri için artık, eee, tahammül seviyem çok azaldı ona karşı. Onunla alakalı sorunlar yaşıyoruz aslında arabada dinlenmesine kesinlikle müsaade etmiyorum.
He. Evet. Anladım. Hımm, eee, ama tekrar başa döneceğim, şey dedin ya orada böyle, ııı ,bir şey, eee, kalp puanı kazandın hemen. Eee, şey diyerek işte aman, eee, niye tahammül edilmez, diye, canım, kız arkadaşım ne diyorsa dinleyeceğim. Tabii, oradan bir puan kazandın. Bravo sana, tebrik ediyorum, çok güzel. Peki, ımm, şimdi şöyle, eee, kaç saatlik bir, ııı, yolculuktan söz ediyorsun ve o, hani, kız arkadaşına "Bir o, bir ben, bir o, bir ben." dedin ya. Orada, ııı, nasıl sağlıyorsun? Mesela o mu seçiyor, ııı, senin için de senin yani, sen arabayı kullanıyorsun, yani, birazcık gözümde canlandırmaya çalışıyorum da o sahneyi, o süreci. Kaç saatlik? Ondan sonra, nasıl bir, işte, müzik ritmi var orada? Art arda 2 defa kendi istediğini çaldırıyor musun <chuckles> falan gibi.
<chuckles> E, tabii ki. Evet. Hı hı. Yani, eee, ben Sofya'da yaşıyorum kız arkadaşımla beraber. İstanbul da yaklaşık bir 6 saat falan sürüyor arabayla. Eee, 6 saatin 2- 2,5 saati zaten kız arkadaşım uyanık geri kalan saatlerde uyuduğu için, eee, sadece o 2- 2,5 saatte böyle bir şarkı paylaşımı yapıyoruz. Genelde, hani, ben yola baktığım için, arabayı kullandığım için, eee, telefon onun elinde oluyor. O hem haritaya bakıyor, beni yönlendiriyor hem de, eee, işte şarkı listelerini açıyor. Zaten genelde önerilenlerde hep beraber dinlediğimiz şarkılar olduğu için sırayla bir ondan açıyor, bir bundan açıyor. E, bazen, eee, ya, bunu da açsam olur mu diyor. Tabii ki aç diyorum. Yani, kızacak onu bir şarkı için seni mi kıracağım. Eee, bazen 2 şarkı açıyor, bazen 3 şarkı açıyor. Eee, tabii ki ama, eee, o 3 şarkı açıyorsa bende en azından bir 2 şarkı açarım üst üste.
Ah. Evet. Hı hı. Hı hı. Hımm. Evet. Anladım, tamam, çok güzel. Peki, eee, biraz daha genelleştirelim. Eee, nasıl platformlardan şarkı dinliyorsun, müzik dinliyorsun? Hangi platformları kullanıyorsun? Yani, eskiden radyo vardı, işte, ne bileyim CD, eee, çalar vardı falan, yani, bunların içinde şu anda senin hayatında en çok kullandığın, eee, nasıl, ııı, ekipmanlar var diye sorsam?
Tabii. Hı hı. Ya, radyoyu ben çö eee, özellikle Türkiye'deyken çok dinlerdim. Çünkü, eee, bir şarkıyı dinlemek tabii ki keyif veriyor ama radyoda beklemediğin anda sevdiğim bir şarkı çıkınca, o şarkının keyfi tabii ki bambaşka oluyor. Eee, o yüzden önceden Türkiye'deyken radyo dinlerdim ama Bulgaristan'da, eee, buranın radyolarını çok sevmiyorum, çok bana hitap eden radyolar bulamadım. Daha çok, eee, YouTube ve Spotify üzerinden şarkılar dinliyoruz. Ama ben biraz daha bu konuda geri kafalı kaldım belki de bilmiyorum, yani, Spotify'a çok adapte olamadım. Hesabım olmasına rağmen, parasını ödememe rağmen hiç kullanmıyorum. Ao eee, genelde kız arkadaşım kullanıyor onu. Ben daha çok YouTube Music'ten devam ediyorum.
Hı hı. Evet. Ha ha. Evet. A! Çok ilginç. Hımm. Peki YouTube Music'i, eee, de, böyle, şey mi, hani, paralı mı kullanıyorsun yoksa standart YouTube, öyle, hani, açıyorsun, araya reklam giriyor falan, öyle mi kullanıyorsun?
Yok ben bu şeylerde üyelik, eee, noktalarında böyle bütün sosyal medya, eee, gibi ne bileyim, bir Netflix olsun, bir Amazon olsun, Spotify olsun, hepsinde üyeliği ben alırım; aile hesabı açarım, eee, işte, kız arkadaşımı, kardeşimi, annemi eklerim, hepsinin de parasını ben öderim, en az da ben kullanırım.
Evet. Yazık sana <chuckles> ama sen hep bir böyle, sevap puanlarını toplayan <chuckles> böyle bonkör, ondan sonra sevgi dolu, o, şahane, eee, centilmen, her şey sende çok güzel. Peki, hımm, şeyi sorayım, eee, sen kendi müzik zevkini söyledin, eee, biraz da kız arkadaşın, hani, "yumuşak" dedin ama daha böyle, Türk mü yoksa yabancı mı, hani, o ne tarz müzikler dinliyor?
<chuckles> Evet. Ya, genelde yabancı müzikler dinliyor. Eee, Türkçe zaten Türkçe dinlediği zaman daha çok ortak nokta bulabiliyoruz. Özellikle ikimiz de 80'ler, 90'lar Türkçe popun aşığıyız.
Ha! e, güzel. Yol için de çok iyi bir fikir bu sanki. Yolda çok güzel gider bu müzik.
Kesinlikle. Eee, işte ba zaten genelde, eee, belli bir liste açıyoruz 80'ler, 90'lardan bi 1 saatimizi onunla harcıyoruz. Eee, o 1 saatin sonunda artık zaten, eee, müzik kavgalarımız başlıyor. O genelde yabancı müzikler dinliyor, yani, ben de yabancı müzik dinliyorum ama işte o yabancı slow yav dediğimiz yabancı yavaş olan, daha, eee, sessiz sakin olan şarkıları dinliyor. Ben de, eee, daha böyle ha sert olan, daha gürültülü yabancı müzikleri dinliyorum. Aslında ikimiz de yabancı dinliyoruz ama 2 farklı uçlardayız yine.
Hı hı. Hımm. I hı. Hıı. Anladım. Eee, onunkiler biraz asansör müziği gibi mi geliyor sana? <chuckles> Öyle bir tabir vardır ya, "asansör müziği" diye. Hı hı.
Ya, şöyle Aha, ya, evet böyle bi sanki, eee, bir spa merkezine gitmişim de, orda uyumaya çalışıyormuşum da arka planda bir müzik çalıyormuş gibi bir hava veriyor bana.
Hah! <laughs> Anladım, evet.
Ya, uykumu getiriyor biraz da yoldayken. Muhtemelen o da yolda o yüzden uyuyor, o müzikleri dinleyip bayılıyor.
Anla Imm, evet. Peki, emm, ya, Spotify kullanmıyorum, dedin onun için, eee, o o, hani, aslında orada böyle keşfet gibi yani ke de değil de, yani, sen bir liste açıyorsun, bir albüm açıyorsun ya da bir şarkı zi açıyorsun ya da bir şey, ımm, sanatçı. Eee, orada sana böyle, işte, ne bileyim, senin o açtığın albümden, hani, 5 şarkıyı söylüyor, yani <chuckles> çalıyor. Ondan sonra da algoritma, eee, diyor ki "A! Bu adam bunu seviyor, o zaman ben ona şöyle bir liste göndereyim." Eee, böyle farkında olmadan sana, senin belki de hiç daha önce dinlemediğin ama belli ki daha önceki dinlemelerine göre planladığı bazı şarkılar gönderiyor. Eee, bunu hiç deneyimledin mi? Deneyimleyip böyle yeni şeyler keşfettin mi diye soracağım ama Spotify da çok kullanmıyorum, dedin.
I hı. Evet. Hı hı. Evet. Maalesef aynı, eee, sistem aslında YouTube Music'te de var. YouTube Music uygulamasında da var.
Ha! E, güzel. Ben de o onu bilmediğim için biraz bunun üstünden gittim. Aynısı varsa, eee, oradan konuşalım, evet.
I hı. Evet. Aynısı var. Hatta, eee, akıllı indirme diye bir özellik var YouTube Music'te. Çok fazla dinlediğin şarkıları ve ona benzer şarkıları indiriyor ki internetin olmadığı zaman da dinleyebilesin. Eee, bazen işte Türkiye'ye giderken daha hattımı değiştirmemiş oluyorum. Eee, a internet paketi almamış oluyorum. O yüzden indirilen şarkılardan dinleyeyim, diyorum ama bazen o kadar alakasız gerçekten böyle çevremde, eee, hiç duymadığım belki de arka planda kendi kendine geçmiş ama ben o şarkının varlığından bile haberim yok. Eee, o şarkıları indirmiş oluyor YouTube Music, nasıl bir algoritma sistemleri varsa, eee, kendi kendine benim yerime şarkı beğenmiş indirmiş bana dinletiyor. Eee, ama bazen de böyle hiş gerçekten çok hoşuma giden şarkılar oluyor. A, ben bunu bilmiyordum ama hani YouTube benim zevkimi anlamış, eee, benim dinlediğim diğer şarkılardan yorumlayıp buna benzer bir şarkı çıkarmış, diyorum ve çok hoşuma gidiyor bu a Ondan sonra dinlemeye başlıyorum bazen.
Hımm. Çok güzel. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Ha! Böyle, evet, yani, keşfedip kendi listene, kendi dinleme programına aldığın oluyor, yani, birilerini. Anladım, çok güzel. Eee, peki canlı müzikle aran nasıldır? Yani, böyle, hani, barda canlı müzik yapanları dinlemeye gitmek falan, böyle bir şeyin var mıdır ya da konsere gitmek gibi?
Evet. Ya, ben Türkiye'deyken, eee, organizasyon sektöründe çalışıyordum ve, eee, konser, festival gibi, eee, etkinlikler düzenliyorduk. Eee, o yüzden sürekli konser, sürekli konser, artık bunların içerisinde bulunmaktan biraz yorulmuştum; biraz da sıkılmıştım. Eee, yani, hayatımda 1 kere, yani, belki 100 tane konserde bulundum. Sadece 1 kere para verip konsere gittim. Eee, geri kalan hepsinde zaten etkinliği yapan taraf olduğumuz için, eee, konser benim için biraz da iş demek. O yüzden konserden, böyle, çok da, eee, yani, çok da yakın değildim. Genelde, eee, çalışarak içerisinde bulunduğumdan. Ama canlı müzikte
Hı hı. Evet. Ha! Çalışıyordun. Anladım. Hı hı. Anladım. Mesleki şeyin var, yani, orada. Mesleki olduğu için hem bir o yorgunluk var hem de sanki iş gibi görüyorsun. Hı hı.
Evet. Evet, eee, ya, eee, can canlı müzik için de aynı şekilde. Biraz da, eee, 20'li yaşların başlarında sevdiğim bir şeydi artık, eee, belki de annem gibi konuşacağım ama kafam kaldırmıyor, diyebilirim ya.
<chuckles> Evet, evet. Evet. Anladım. <chuckles> Peki, eee, şey dedin, emm, eee, "Sektörde çalışıyordum." dedin. Eee, nasıl, eee, yerli konserler mi, yani, yerli sanatçılar mı yoksa, böyle, yabancı mı? Daha büyük konserler mi? Nasıldı yaptığın iş?
Evet. Ya, Rihanna konseri de yaptım, eee, Justin Timberlake konseri de yaptım, Justin Bieber konseri de yaptım, Yıldız Tilbe konseri de yaptım, Berkay konseri de yaptım. Yani, aslında, eee, hem yerli hem yabancı hem çok üst seviye sanatçıların, daha alt seviye sanatçıların, böyle, hepsinin konserlerini yaptım ve, eee, aslında farklı farklı müzik zevklerini bir araya getirebilmek için de, eee, güzel bir şey. Çünkü dinlemediğim bir sanatçı olsa bile orada bulunduğum için, eee, bir şekilde kulak aşinalığı oluyor, tanıyorum, ağza takılıyor. Eee, yani, hayatıma bir şekilde farklı farklı müzikler sokmuş oldu aslında bu sektör.
Hıı. Anladım. Evet, hı hı. Anladım. Eee, peki orada ne yapıyordun? Yani, işin, eee, müzikal organizasyon tarafında mıydın yoksa, eee, lojistik, işte, teknik, ışık, ses, sahne kurulum falan gibi mi? Teknik tarafta mıydın?
<chuckles> Ne ararsan var. Yani, lojistik, eee, çok nadiren oluyordu ama onun dışında, eee, sahne kurulumundan kulisine kadar, eee, orada, eee, yer gösteren, bilet kesen, barda duran çalışanların tamamı bizim, eee, şirketimiz tarafından, yani, benim çalıştığım şirket tarafından karşılanıyordu. Ben de orada yöneticilik yapıyordum. Saha yöneticisiydim, yani, oradaki, eee, yapılacak çü işlerin çoğundan sorumlu olduğum için aslında hepsinden birer parça da öğrenmiş oldum. Güzel keyifli bir, eee, işti benim için ama dediğim gibi her şeyle uğraşınca, eee, konsere de artık sadece arkada bir gürültü olarak bakınca, eee, biraz da hayatımdan konserleri çıkarmama sebep oldu.
Hımm. Ha ha. Evet. Hı hı. Anladım. Biraz da o sektörde çalışınca tabii şey yorgunluğu da oluyor, değil mi? Eee, mes kendin için bir 1'incisi kendin için öyle bir yerde olmak istemiyorsun. Yani, kendi, eee, dinlenme ya da keyif alma ya da, işte, zevk için falan yapmak isteyeceğin bir şey olmuyor bir konser alanında olmak. 2'ncisi de eğer oradaysan hemen iş gözüyle bakıp s aslında iş için orada olmasan bile teknik ne aksaklık var? Hemen orada ışığı görüyorsun, hemen orada personelin hatasını görüyorsun falan, değil mi? Mesleki, böyle, bir deformasyon da oluyor bir yandan.
Evet. Kesinlikle. Yani, ben konser mi dinleyeyim yoksa alışkanlıktan kaynaklı sağı solu mu izleyeyim? Orada bir sorun mu var? Burada bir şey mi var? Yani, eee, normal bir seyircinin fark etmeyeceği detayları fark ettiğim için de biraz ona takılıyorum. Eee, yanımdaki insanı da darlıyorum biraz. Yani, eee, gitsem şeyi biliyorum, yani, bu, eee, a yanımdaki insana diyeceğim ki "Bak, bunu yanlış yapmışlar. Bak, burada bir problem var." O da bana şey diyecek yani "Konsere mi geldim, seni dinlemeye mi geldim?"
Kontrol edeyim. Hı hı. Hımm. Evet, hı hı. <chuckles> Evet. <chuckles> Evet <chuckles> başkaları için gayet sıkıcı olabilir, eee, böyle bir durumda çünkü kendini de tutamazsın, eee, doğru. Peki, eee, çok keyifli bir sohbetti. Eee, çok sağ olasın. Bütün sorularıma hem içtenlikle cevap verdin hem de, eee, çok, ııı, aslında müzikten, eee, girdik, ta, organizasyonlara kadar gittik. Eee, çok teşekkür ederim.
Evet. Ben de çok teşekkür ederim. Yani, kız arkadaşımla olan çekişmelerimden, eee, konsere gidemeyişime kadar böyle çok şey konuşup şimdi, eee, aslında tekrardan konseri hayatıma sokmam gerektiğini fark ettim. Çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım.
<chuckles> Evet. Evet, aradan zaman geçtiyse belki artık o deformasyon biraz, hani, azalmış olabilir. Belki şimdi hakikaten keyif alabilirsin gittiğin konserden, dinlediğin müzikten. Eee, öyle de olabilir, evet. Peki, eee, bütün, eee, sevap puanlarını toplamış, eee, ve centilmenliğiyle parlamış bir kişi olarak sana veda ediyorum. Çok teşekkürler.
Evet, olabilir. <chuckles> Ben teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kendine iyi bak.
Hoşça kal.